آه اللي هو أنت هتحطّني قدام الأمر الواقع كده. أنتِ هي مش بيفاجئِك هو بيحُط أمر واقع. إمم.
هي أمر واقع هو الناس دي ال يعني البيوت ليها حياتها وليها أسرارها و وليها يعني ممشيين نفسهم مثلًا بحاجة معينة م في حياة افرض الشقة مش نضيفة؟ عندي أطفال، افرض أي حاجة، افرض تعبانة مش قادرة أستقبلك. ليه تحُطّني قدام الأمر الواقع؟ فلأ، باحسّها حركة عارف لو حد مثلًا جاي لك، يقول لك، أنا جاي لك آخر النهار أقعد معاك. إنما ما ييجيلكش على غدا.
إمم. بالضبط إمم. آه. إمم. آه، ما يبقاش معاد حرج يعني بالنسبة لِك. إن أنتِ ما تعرفيش تتصرّفي في حاجة بسرعة.
بالضبط يعني لو جاي آه جاي زيارة ماشي هاعمل كيكة، هاقدّم فاكهة، حاجة بسيطة. إنما ما تقولش أنا جاي لك دلوقتي ووقت غدا.
آه. إمم.